で、もう混ぜてっていう感じの、しゅあの、お野菜ですね。なんかちょっと漬け物
うんうん、はいはい。 はい。ああ、なるほど、はい。
系のやつですね。あの、こ、ちょっとごま油の風味もあるので、私結構ごま油好きなので、はい、それ好きでよく作ってるんですけど。それとかあとなんか、こう、わかめとね、あの、キュウリのなんか和え物とか、なんかそういうちょっとした、こう、簡単な副菜っていうのを冷蔵庫の中に入れておくと、ま、食事を作る時もね、短になりますし、うん、なんか野菜がね、やっぱり取れるので
うーん、はい、なるほど。 はい。 ああ、ま、満足感が出るんかなっていう感じですかね？ はい。 はいはい。ま、あとは、そうすね、味付けの部分で言うと、例えば、ま、塩分だとか、あの、脂分とか、ま、糖分っていうのは、やっぱ多分一番気にされている方、多いかなと思うんすけど、ま、なんかそれをなんか減らされて、なんか満足感の味に仕上げるとかっていう工夫とか、なんか今までありますかね？調味料の使い方とか。あ。
結構 うん、ふん。うん。 うん、ふん、うん。 そうですね、塩分とかに関しては、あの、お醤油をちょっと減塩に変えたりとかっていうのは、あるんですけど、うん、特にその糖分とかね、最近はなんかちょっとキシリトールみたいなね、なんか、あの、カロリーゼロのやつとかあったりしますけど、特にでも私は使ってなくて、犬がいるので、あの、犬がね、あれ食べると毒になっちゃうのでね、なんかそういうのはちょっと使わないように、なんかね、落としちゃったりとかするじゃないすか、時どね。そう、で、そうするとちょっと危ないのでっていうので、私の場合は使ってなかったりとかするんですけど。うん、だけどなんか、あの、旨味？旨味とか、あとこう、出汁の味？を結構大切にしてるので、出汁系を結構よく使ったりしてますね。うん。
ええ、はい。 ああ、はいはい。 ああ、はい。 ああ、そうですね、ちょっと危ないですよね。はい。 はいはい。